Oi! Eu tô precisando um pouquinho da sua ajuda, eh, com conselho, por favor. Por quê? Eu tô querendo viajar faz um tempinho. Na verdade, um tempão. Só que o dinheiro tá apertado, sabe. E eu não quero deixar pra muito tempo no futuro. Eu tava querendo, talvez, tentar conseguir fazer essa viagem o mais próximo possível. E aí, como que eu posso fazer, sabe. Você pode me ajudar com isso?
Hum. Tá. Hum. Certo. Tá Cer Sim. Certo. Posso, claro, vamo lá. Eh, vamo começar pra onde você tá querendo ir, eh, qual que é o destino ou v ou você tá aberta, quer achar, assim: "Ah, um destino de praia" e tanto faz ou e você tem um lugar específico?
Então, na verdade, eu tenho 2. Um deles eu sei que que é mais caro e talvez realmente eu tenho que deixar para o futuro. Mas eu acho que o mais plausível, porém ainda caro, eh, porque eu moro na Europa, seria ir pra Londres. Londres e Escócia, fazer esses 2 juntos.
Tá. Certo. Cer Ah, legal. Ô É lindo lá, né? <chuckles> E você já tem um dinheiro reservado pra isso? Você já conseguiu juntar alguma coisa?
Sim. E En Então, ainda não, porque eu estou tentando terminar de fazer minha reserva de emergência, né. Que eu cheguei meio recentemente na Europa, então foi um pouco difícil achar trabalho e aí depois, eh, esperar ali o tempo de de experiência e agora que eu tô conseguindo montar e recentemente consegui um aluguel. Então realmente, assim, a condição financeira não tá uma das melhores. Mas eu tava querendo, sei lá, pra ano que vem, talvez no na metade do ano que vem, que vai ser época de <clicks tongue> de de verão e férias aqui, de tentar fazer essa viagem pelo menos ali pra so sobretudo Escócia, porque Londres eu já fui. Eu não consegui ver tudo que eu queria, por isso que eu quero voltar. Mas pra principalmente era Escócia que eu nunca vi antes.
Tá. Certo. Entendi. De verão, de férias. Tá. Tá. Aham.

Ah, então, talvez fazer um trabalho de babysitting, talvez na nessas 2 semanas. É. Ou então, eh, não sei se você tem essa disponibilidade, mas tem muita gente que contrata, eh, a babysitter pra ficar à noite, enquanto os pais saem. Então você já não comprometeria, né, o seu horário de trabalho na escola e aí você pode fazer o tempo inteiro, sempre que surgir, né, e e separar essa grana a mais, né, que vem e botar na conta da Esto da Escócia, a conta do do sonho, né, <chuckles> né. Sim. E e aí é só, lógico, né, aquelas gastos que a gente às vezes faz, que a gente gosta de fazer, eh, tipo comprar uma roupa nova ou sair pra comer num restaurante caro, também deixar essas continhas talvez mais magrinhas, assim, e já catar esse dinheiro e jogar na conta da Escócia, sabe. Eh, te tem aí algumas possibilidades de encher essa poupancinha da viagem aí, só só, assim, teria que ver se é plausível fazer isso nos próximos 7 meses, né, eh
Olha, legal. Uhum. Aham. <laughs> Verdade, não, com certeza. Sim.
e talvez, assim, se não for possível, talvez postergar, né, essa essa viagem pra um p uma próxima oportunidade e ver o que que você consegue fazer com a grana que você juntar. Você já pensou nisso, em alternativas?
Não, nunca cheguei a pensar assim não, porque essa vontade minha de visitar Londres e Escócia, bom, revisitar Londres e visitar pela primeira vez Escócia, tá desde a última vez que eu que eu fui, porque eu queria ir pra Escócia também, só que o o dinheiro na época também não deu, então me satisfiz com com Londres. Então nunca, realmente, cheguei a pensar, até porque a minha 2ª opção que eu quero é muito mais caro ainda. Eu gostaria de ir lá pra Ásia, né, então é um absurdo de caro lá. Então eu sei que essa talvez daqui a 2, 3 anos, nem tô contando com ela Mas essa ideia de de talvez si focar com o agora, tentar não não pensar muito na viagem em si, mas, eh, criar uma vida, eh, não é constante a palavra que eu tô querendo usar, estável, lembrei ago Eh, se é o é o ideal agora, porque, é aquilo que você mesma falou, o que que adianta você conseguir guardar o dinheiro para o pra viajar, sendo que a a minha vida aqui vai ficar toda de perna para o alto, né.
Hum. Sim. Entendi. Ah, tá. E Sim, entendi. Sustentável, é. É. Sim. É, porque às às vezes você pode voltar e ver que você que você tá apertada e que aquele dinheiro vai fazer falta e toda aquela aquele prazer da da viagem, de ter curtido aquilo, às vezes, a hora que você chega, isso é já um balde de água fria, tipo: "Ó, um choque de realidade", né. <chuckles> Tipo
Muito. Ah, é, com certeza. E também gostei da sua ideia de fazer algum trabalho extra, principalmente de de babá, porque eu tenho um eu eu sei lidar com criança, né, eu sou professora de criança, professora de primário ali, eh, a gente não chama primário no no Brasil mais, né, a gente chama de ensino fundamental I, eu acho.
Hum Sim. Certo. Aham.

Certo. É, mas eu penso que se você já vai tá pra aquele lado, né, vale a pena voltar em Londres, né. <chuckles> Mas né.
Ai. Pois é, tão pertinho.
Sim. E você tem aí então uma janela de uns 7 meses, né, pensando que a gente tá em dezembro. E e aí você falou que você acabou de chegar, arrumou trabalho. Como é que tá a situação, assim, das suas contas versus o que você faz de dinheiro, do seu orçamento, como é que tá isso administrado aí?
Isso. Uhum. Então, tá bem difícil, tá bem apertado. Por quê? Algo que eu não estava acostumada no Brasil e que eu descobri aqui, hã, na Europa. Esse essa empresa que me contratou, ela s só me paga pelo horário trabalhado. Então e aqui, porque eu tô na tô na França especificamente, a cada 1 mês e meio, mais ou menos, as crianças têm férias de 2 semanas. Então, eh eh, a cada 1 mês e meio, eu não sou paga metade do mês, eu não sou paga pelas 2 semanas, então eu não recebo o meu salário todo.
Ainda tá apertado. Certo. Certo. Nossa! Nossa! Gen
Exato. E aí fica bem apertado. E a em c hã, em cima disso, né, eu acabei de conseguir, eh, alugar um apartamento, que assim, eu realmente estava querendo muito, porque eu eu estava morando com uma pessoa da família e é, eu queria ter o meu próprio cantinho, né.
Sim, é. Aham. Claro, sim, sim. Então você hã.
E o aluguel é Perdão, pode falar.
Poxa. Não, ma e eu ia falar, você tá agora então morando sozinha. Você é a única f pagando esse aluguel. Você não tem com quem dividir?
Exatamente. Até porque é bem pequenininho, são só 22m², né. Então é plausível morar com outra com outra pessoa, porém, eh, não é o i o ideal, né, ao meu ver.
Tá. Certo. Sim, é, porque você perde a sua privacidade, né, a sua sua liberdade, né.
Total, total.